<inhales> ก็เป็นเรื่องที่แบบว่า คือถ้ากลับไปเล่ากี่ครั้งก็ตลก ใช่ไหมคะเนี่ย?
<laughs> ใช่ค่ะ เพื่อนก็แบบว่า เหมือนแบบ พอวันนั้นน่ะ มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะ พอวัน จันทร์ ไปโรงเรียนน่ะ เพื่อนผู้สาวอะ เขาก็เอาไปเล่าที่โรงเรียนว่า แบบว่า นั่นเนี้ยแบบพาไปเสี่ยงตายมากเลย แล้วก็ เข้า ใจว่า แบบผู้ชายมาแซว ซึ่งแบบมันไม่ใช่ อะไรอย่าง เงี้ย
อะฮะ อืม อือฮึ อืม ๆ แล้วหลังจาก นั้นผู้สาว ยังจะไปซ้อนท้ายกับเราอยู่ไหมคะ?
<laughs> เขาก็เลี่ยง แต่เขาก็แบบว่า ไป เดี๋ยวมารับนะ เขาก็จะเอารถยนต์มารับ แล้วก็ไปนู่นนี่นั่นกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ แต่ แต่ แบบว่าทริปนั้นอะ ก็คือกลายเป็นว่า กลายที่ คือเพื่อน อ่า ผู้สาวเขาก็มาเล่าที่โรงเรียน ใช่ไหมคะ แล้วแฟนเราอะ ไป ได้ยิน ก็กลายเป็นว่า อ้าว ไปเจอกันเหรอ? ไปหาที่บ้านเหรอ? อะไรอย่างเงี้ย ก็กลาย เป็นกรณี นี้อีก อีก ใช่ ใช่ เวรกรรมมากเลยอะค่ะ กลายว่า อา กะจะกลายเป็นเรื่องตลกให้เพื่อนในห้องเล่า เอ่อ เล่าให้เพื่อนในห้องฟัง กลายเป็นว่า เรา ก็ต้องทะเลาะกับแฟนตัวจริงไปอีก อ่า ว่า ไปหา อะไรอย่างเงี้ย
อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ ก็เป็น อ่า ก็เป็นโป๊ะแตกอีก <chuckles> อือฮึ อา กลายเป็นว่า ก็ เกมอีก
อา ใช่ แต่ก็แบบว่า นั่นแหละค่ะ ก็เป็นประวัติที่แบบว่า เออ ไปกลายเป็นชื่อเราอะ พอ พอพูดถึงปุ๊บ ก็จะกลายเป็นชื่อเรา ที่เราก็ต่อด้วยว่า ไอ้ลากถังแก๊สนั่นน่ะเหรอ? <chuckles>
อืม อ๋อ แสดง ว่าจากไอ้การที่เราแบบว่า พาสาวไปขับ รถ เล่น ไปชมวิว กลายเป็นว่า ทำให้เราเนี่ยได้ฉายากลับมาด้วย
<laughs> แล้วฉายาเป็นอะไรที่แบบว่า น่าอายอะ เออ แบบว่า อา เป็นแบบว่าชื่อเราปุ๊บ แล้วก็ตึ๊ด ๆ ถังแก๊ส อย่าง เงี้ย เออ
ลากถังแก๊ส <chuckles> อือ อือ ฮึ
นั่นแหละค่ะ ก็เป็นความทรงจำที่รู้สึกว่า ทั้งขำ ทั้งอายอะเนาะ แบบเล่าทีไรก็รู้สึกว่า แบบ เออ แล้วเพื่อนจำได้ มันไม่ได้แบบเหมือนแบบ พอเรื่องเนี้ยค่ะ มัน มันถูกเล่าโดยเพื่อนในห้อง มันไม่หยุดแค่นั้นสิคะ มันขยายไปทั้งชั้นเลยอะ แล้วทุกคนก็แบบพากันมาขำเรา อะไรอย่างเงี้ย อือ
อะฮะ อืม ๆ ค่ะ อือฮึ อืม คือ คือเรื่องนี้นี่ทำให้เป็นแบบว่าเป็นดาวเด่นในโรงเรียนเลยไหม? <chuckles> ทุก ไปไหนมาไหนใคร ๆ ก็รู้จักไหม กับฉายาลากถังแก๊สของเราเนี่ย?
แต่ปกติอะ ก็เด่นอยู่แล้ว เพราะเป็นคนเสียงดัง อะ ฮะ ไม่ ไม่ได้หล่อนะ แต่แบบว่า อุ๊ย เสียงดัง ไปไหนก็เสียงดัง อะไรอย่างเงี้ย ว คือ ต่อ อีกนะคะ คือ พอตอนโตมาอะ ก็มามีแฟนเป็นผู้ชาย ใช่ไหมคะ เรา เออ ไอ้แฟนอะก็อยู่เชียงใหม่นะ แต่ว่า แฟน เอ่อ คือแฟนก็บอกว่า เออ เนี่ยเคยมีแฟนน่ะอยู่โรงเรียนเดียวกับตัวเองด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย บอกว่า อา เป็นรุ่นพี่ ไรอย่างเงี้ย เออ ยังถามเขาเลยว่า รู้จักแบบ หนูไหม? อะไรอย่างเงี้ย อา แล้วเขาว่าไง รู้จักสิ ทอมที่เสียงดัง ๆ อะ <laughs>
อือฮึ อือ อือ ค่ะ อา อือฮึ อือฮึ อือฮึ ๆ <chuckles>